สวัสดีค่ะคุณบ้าน
สวัสดีค่ะคุณหมวก เป็นยังไงบ้างคะ? อุ๊ย วันนี้เราชิล ชิลมาก วันนี้เราชิล ๆ นอนอยู่บ้านแบบสบาย สบาย ไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราว่ามันก็ ใช่ ก็เพิ่งผ่านเทศกาลหลาย ๆ เทศกาล ตอนนี้ก็เลยขอ นอน พัก คือกระเป๋าฉีกอะ กลับบ้านทุก เทศกาล ก็กระเป๋าฉีกอะค่ะ อย่าง อย่างล่า สุดก็ ใช่ ๆ ใช่ สงกรานต์ ทุก ก็กลับบ้านต่างจังหวัด อือ คือที่บ้านน่ะค่ะ ที่บ้านน่ะค่ะ ก็คือว่า
สบายดี ไหมนั่น? ดีค่ะ ดี <chuckles> อือฮึ เป็นไง? อุ๊ย อือ อิจฉา เป็นไง? ไปใน อืม <laughs> เออ ๆ เอ๊ย เทศกาลเพิ่งผ่านไปนี่อะไร สงกรานต์เหรอคะ? ไปไหนมา ๆ? อืม เป็นไง ๆ? ค่ะ
ถ้าเป็น เอ่อ ทางเหนือเนาะ เราเป็นคนเหนือ ทีนี้เนี่ยคนทางเหนือค่ะ เขาจะให้กลับบ้านในช่วงสงกรานต์ เพราะก็ถือว่าเป็น วันปีใหม่ ไทย แล้วเป็นวัน รวม ญาติ อย่างเงี้ยค่ะ รวมญาติ เอ่อ รวมญาติปะ อ เอ่อ ไปทำบุญกันที่วัด แล้วก็ไปทำบุญหาบรรพบุรุษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดังนั้นน่ะทุกคนน่ะ คะ?
อะฮะ ๆ ค่ะ สงกรานต์ อือ ๆ อืม อือ ๆ ๆ เออ ใช่ ๆ ๆ คน จริง ๆ อืม อืม ๆ ๆ แบบ แบบนี้ แบบทุกคนในครอบครัว ก็คือกลับไปพร้อม ๆ กันเลยใช่ไหมคะ? เทศกาลเนี้ย เนาะ อืม ๆ
ใช่ ใช่ ทุกคนต้องไปรวมตัวกัน เพราะว่ามันจะมีประเพณีอันหนึ่ง ก็คือ เอ่อ มี 3- 3 วันน่ะค่ะ สิบสาม สิบสี่ สิบห้า ใช่ไหมคะ ซึ่ง 3 วันเนี้ยจะต้องไปทำบุญที่วัด แล้วก็จะต้องไปเหมือนกับว่า ทำไมถึงต้องไปทำบุญที่วัดในเทศกาลนี้? เขาบอกว่า หนึ่ง มันเป็นปีใหม่ไทยด้วย สอง ที่บ้านน่ะค่ะ เขาจะมี เรียกว่าทำบุญให้ แบบไปใส่บาตรทำบุญให้กับบรรพบุรุษของเรา ใช่ ใช่ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ดังนั้นเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่า เทศกาลสงกรานต์ยัง ยังไงต้องกลับบ้าน เพราะจะต้องไปทำบุญ แล้วก็ไปถวายสังฆทาน อะไรเงี้ย ไปรดน้ำดำหัว เงี้ยค่ะ
อะไรคะ? อะฮะ ๆ อืม ๆ อืม นั่นน่ะสิ สงสัย เออ ค่ะ อือฮึ อืม คนที่ร่วนลับไปอย่างเงี้ยเหรอ? บรรพบุรุษของเรา อย่างเงี้ยคะ? อ๋อ อืม ๆ อืม อืม ๆ อือ ๆ อืม แบบนี้ก็ได้แบบเจอแบบญาติพี่น้องที่แบบไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะ ช่วงกลับบ้านก็ได้เจอกันหลายคนเลยใช่ไหมคะเนี่ย?
ใช่ ๆ ประเภทที่แบบนอนน่ะ คือแอร์ 1 ตัวค่ะ นอน เรียง กันแบบ เอ่อ ที่นอนมุมใครมุมมันเลย อย่างเงี้ยค่ะ นอน กัน เต็มบ้านน่ะค่ะ
อืม อืม <laughs> อืม โอ้ แบบ แบบนี้ แบบนี้คุณบ้านก็แบบรู้สึกไหมคะ? ว่า เทศกาลสงกรานต์นี่ทำให้ครอบครัวเหมือนใกล้ชิดกันมากขึ้นไหมอะ?
ใช่ ๆ เขาก็จะช่วยกัน แล้วก็อีกอันหนึ่ง เวลา ที่ กลับไปบ้านน่ะค่ะ ถ้าเป็นเทศกาลสงกรานต์เนี่ยค่ะ ที่บ้านน่ะค่ะ เขาจะทำไอ้นี้ ที่ทำร่วมกันเลย คือ
อืม อะฮะ ค่ะ ค่ะ ทำอะไรอะ?
ห่อข้าวต้ม ขนมเทียน
ทำ อะไรอะ? อ๋อ อ๋อเหรอคะ? เหนือเขาต้องห่อข้าวต้มกันเหรอ? อืม ซะ เขาใส่ไส้อะไรคะ? ใช่ไส้มะพร้าวไหมอะ?
ใช่ ทำขนมเทียนห่อข้าวต้ม เพราะว่า